Oh, naku, kailangan mo
So, medyo nga tumataas na 'yong blood pressure ko. Dati kasi hindi naman, eh. So, parang mababa pa nga 'yong mga 'yong BP ko nagwa-one hundred, 110 over 60, 70, pero ngayon medyo lumaki ako so, talagang tumaas din 'yong BP ko. Kaakibat talaga ng ano, ng ng pagtaba or 'yong biglang paglobo mo 'yong mga sakit talaga. Na tay kung hindi mo talaga siya, ah, pipiliting maging payat or maging fit ka, talagang hindi mawawala 'yong mga sakit talaga sa'yo. Medyo mahirap, eh. Oo, mm. Araw-araw kang kakabahan kung, "Ay, okey ba 'yong BP ko?" "Hala, kumain ako ng baboy ngayon. Baka mamaya biglang tumaas 'yong BP ko." O, "Nainom ko na ba 'yong maintenance ko?" Mga gano'ng mayro'n. Mm, para sa high blood, oo.
Hmm. Mm. Mm. M Hmm. Hmm. Tama. Oo nga. Hmm. Hmm. Oo, ka-partner 'yan, eh, 'no? Hmm. Oo. Oo. Oh. Naku. Oo. Mayro'n ka na ba? May maintenance ka na? Ayan na nga, naku, pero oo, pero, ah, kaya 'yan naku i a a ano ka talaga, dapat may goal ka talaga. May goal ka na lakad every day. M
Oo. Kaya naman. Basta talagang medyo mahirap, oo. Kailangan lang talagang maging motivated din at saka mindset.
Hmm. Tama consistency, 'tsaka consistency, huwag 'yong, <chuckles> huwag 'yong isang linggo lang.
'Di ba? Oo, 'yon, totoo 'yon. Ngayon tapos bukas hindi na.
Bukas, ano, ah, tinamad ako o nagutom ako, kumain ako ng ganito or oo bukas ko ibabawi.
Totoo. Kakain nang marami. <laughs> Ang hirap pa namang pigilin no'n, 'no? Hirap pa 'yong ang hirap pigilin 'yong mm, pati 'yong pagkain napakahirap pigilan talaga. Kasi siyempre, tayo nagtatrabaho tayo, siyempre ang pa kumbaga, oo. Oo, sa ting 'yong 'yong 'yong tira niya.
'Yan ang kalaban, eh, mindset. Hmm. 'Tsaka may anak ka. Oo, kasi kakain silang masarap. Tama, ako din ganiyan kaya ako tumaba kasi kinakain ko 'yong tira no'ng anak ko lagi nahihinayang ako. Parehas tayo. <laughs> Oo.
<chuckles> 'Di ba? Sayang, eh. Oo. 'Di ba? Tapos siyempre 'yon na lang, parang 'yon na lang ang magiging ano mo sa sarili mo, 'yong reward mo sa sarili mo 'yong kumain ng masarap, 'di ba? Na 'yong, "Pinaghirapan ko 'to, nagtrabaho ako. Tapos ito lang 'yong kakainin ko, ang onti-onti?" 'Yong parang gano'n. Oo, kailangan talaga.
Tama. Oo nga, tama. Mm. Tama. Oo. Pero ang hirap, hirap magpapayat pero dapat kaila kailangan talaga mayro'n tayong ano. Oo, kaya 'yan. I-ano mo ng 1 month tapos 'pagka 1 month oo, o kaya 1 week, 'yon, tapos may isa kang cheat day. Okay na din 'yon, 'di ba? Oo, kahit papaano.
Kailangan talaga, oo. 1 month. Ah, puwede. Hindi ba puwedeng i 1 1, ano, 1 diet, 6 ang cheat day. <laughs>
O <laughs>
Baliktad pala.
Iba <laughs> iba ka iba kakalabasan natin 'yon 'pagka gano'n 'yong <laughs> Ayun, naku, napahaba ang ating chika pero salamat sa oras mo, mm.
Oo nga, eh, oo. Ay, grabe. Oo nga, eh. Salamat din. Nag-enjoy akong kausap ka, ang dami kong natutunan sa 'yo.
Oo, ikaw din. Oo, sa 'yo din, ano, goal natin il ano isang kilo, oo, isang buwan, okey.
Magpapayat, oo. <chuckles> Okey, ba-bye, salamat.
O oo. Bye, salam